А как ты выбираешь между звонком и сообщением?
Ну смотри, во-первых, я недавно почитала, вот я люблю почитать, хотя, конечно, э, там не интеллигенция какая-то, но я люблю почитать про э э этикет.
Так.
Э, да, вот правила этикета, они, конечно, некоторые уже какие-то непонятные, устаревшие, как мне кажется, но некоторые как бы хорошие, да.
Устаревшие. Мгм. Что же ты там вычитала?
И вот оказывается сейчас вот уже новое правило есть, уже нельзя звонить людям. Если раньше вообще не было такого правила, ну, мы звонили и звонили.
<inhales> Ага. Так. А, уф в какое-то определенное время нельзя или в принципе?
Сейчас Нет, всегда было после там то ли 9, то ли 10, всегда было вот плохой тон.
Да, это я помню. Да, из детства. Мгм.
Да, а вот щас вообще никогда нельзя звонить, никому. То есть ты должна написать сообщение: "Я могу тебе позвонить?" Если человек скажет: "Да, я могу поговорить",- тогда ты можешь позвонить. А вот просто вот взять и набрать номер- нет, уже не, уже плохой тон, понимаешь?
М. А. Ага. Плохой тон. Но это не имеется в виду, э, звонки между там работодателями и работником, да? Между коллегами или тоже?
Не знаю, вот там, наверно, уже, если там работодатель и работник, у них, наверно, какой-то чат, уже какая-то своя корпоративная культура. Я думаю, там уже другая тема, да, они у них как-то, ну, обычно же как-то это всё, оно, ты знаешь, э, ну, выстраивается, да, вот какая-то коммуникация между сотрудниками.
Ага. Окей. Мгм, мгм. Окей, то есть это вот такая между дружескими, <grunts> а отношениями, да? Ты меня сейчас очень удивила. <laughs>
Да. Ну, не только дружескими. <chuckles> Я сама была в шоке. Ну, например, ты хочешь то позвонить в какую-то там комп ну, не знаю, вот <smacks lips> нашла в "Гугле" номер какого-то там салона, да
Да. И что, ты не можешь позвонить?
маникюра. Нет, тут лучше тоже написать.
М.
Ад администратор те ответит, когда она будет свободна, понимаешь? Или вот наоборот, там нету администратора, а девочка, которая маникюр делает, только она есть.
М, а если т ты уже будешь звонить? Да, вот это, в это время? <chuckles> Мгм. Мгм, удивительно.
Вот она, то тоже лучше ее не отвлекать, например, от клиента, она тебе ответит в "Ватсапе", там, ну, или где.
Ага. Слушай, интересно. А а вот, а тебе лично что удобнее, что приятнее? Всё-таки позвонить или написать?
Ой, ну ты знаешь, я вот тоже отвыкла звонить. Мне кажется, вот это правило этикета, оно какое-то наследс наследие, что ли, вообще вот какой-то жизни. Т ну, к какой мы идем. Я, честно те скажу, вот я звоню по нормальном, вот мобильный с мобильная связь обычно, вот только с мужем, и всё. Вообще никто мне не звонит, и я никому не звоню.
Ага. Мгм. Да. А. <chuckles> Ага. Интересно! А с друзьями как ты общаешься, с родственниками, тоже только М, интересно. <chuckles>
У меня всё в "Телеграме". Всё "Телеграм". Все только в "Телеграме". Вот. Ну, кстати, так и происходит у нас с сестрой, например, да. Мы чаще всего, вот, там, с со созваниваемся с сестрой. Вот, она мне пишет: "Ты там, ну как ты там, не работаешь, я те могу набрать?"
Ага. Мгм.
То есть, и точно так же я. Не потому что мы это правило вычитали, а потому что она знает, что я, ну, тя там, у меня там 2 работы, м ну, я занятой человек, вот это й надо узнать, когда я могу поговорить. Или просто так и спрашивает: "Когда у тебя там будет время, я могу тя набрать?" И точно так же я знаю, что у нее тоже, ну ладно, 1 работа, но тем не менее, что у нее там, э, сад и всё такое, я тоже ее спрашиваю: "Ты там свободна будешь через час, поговорим?"
Мгм, мгм. Да. Ага. Вот, ты мне сейчас это всё рассказала, и я поняла, что я также делаю, потому что, э, ну, разница в часовых поясах даёт о себе знать. Э, какие-то там <grunts> м, если у меня утро, у неё вечер, ам, <grunts> она вечерами, там, занимается какими-то делами своими. Но не всегда же бывает, что чек сидит и выжидает твоего звонка, да? Он может быть просто занят, может быть, на какой-нибудь тренировке, там, не знаю, собаку выгуливать, да, там или в процессе мытья лапой этой собаки. <chuckles> Ага, да з
Н-да. Мгм. Да да да да. Ага. Да. <chuckles> Да да да. Вот, получается, да, вот мы знаем, что вот, э, как бы, ну, это это как-то, ну да, само по себе уже получилось такое вот, э, следование этому правилу. Вот с мужем у нас не так, потому что как-то мы знаем график друг друга, да?
Мгм. Да! А вы именно звоните, не пишите, именно звоните, да?
Коо Ну, могу написать. Могу, пэ вот если мне что-то срочно, прям могу набрать. Я знаю, что в это время он там может ответить.
Ага. А ть Да. Ага. Мгм.
Точно так же и он знает, когда я могу ответить, он может набрать, да? А если я знаю, что он ни м ну, в это время не может ответить, я напишу ему, понимаешь? Мы уже просто настолько, м, вот как-то притесались, г ну, <chuckles> каждую минуту примерно знаем расписание, там уже понятно, м, когда написать, а когда позвонить друг другу, понимаешь, вот тут
Мгм. Да! Да-да-да. Слушай, ты помнишь то время, когда мы не могли писать? Нужно было только звонить.
<chuckles> Да, я вот удивляюсь, что щас уже это вот, м, плохой тон, оказывается, понимаешь?
Мгм. А вот, на твой взгляд, всё-таки, э, более пожилое, да, старшее поколение, они всё ещё ведь, э, предпочитают звонки? Да? Или, на твой взгляд, уже тоже перешли на сообщения?
Нет! Э, вот у меня вот из ты да! Вот у меня т ну, кого я знаю, это там, допустим, мои свекры, да?
М? Мгм. Да.
Ну, с кем я в принципе переписываюсь, но они тоже пишут сообщения.
М, а там их друзья, например, не в курсе? Они. Не знаешь, да, как они с ними общаются? Слушай, интересно, да. Потому что, ну, вот я, например, вижу, что старшее поколение, если это прям такое вот, м, скажем так, непродвинутое поколение, да. Если им тяжело осваивать новую технологии, то они всё-таки, э, а, предпочитают пользоваться старыми, да. То есть там нажать кнопочку- п позвонил. <laughs>
А вот это я уже не знаю, я уже не знаю. Не знаю. Да, поэтому сейчас уже всё. Ага. Ну, ты тоже так, э, знаешь, я тебе хочу сказать, что новое поколение, вот там в вот эти зумеры, они же тоже не любят писать, они вот голосовые пиш ну, отсылают.
Да. Точно, кстати, есть же вот, да, после сообщения пошёл новый виток, м. Это голосовые сообщения. Да-да-да. Как ты к ним относишься?
<chuckles> Ой, терпеть не могу, честно говоря.
<chuckles> Я тоже. <laughs>
Я тоже, кстати, я как нормальный человек, если я понимаю, что я не могу столько написать, ну, у меня вот я не могу, э, созвониться с человеком, да? И не могу вот писать сидеть полчаса. Я пишу, а могу прислать голосовое.
Мгм. Да. Это обмен всё-таки какими-то, э Ага. Ага.
То есть это как со звонком.
То есть ты думаешь, что надо спрашивать, да? Прежде чем кидать.
Потому что вот и ин Я спрашиваю. Я не знаю, можно спрашивать или нет, но мне кажется, вот эт эти голосовые- это вообще плохой тон, поэтому лучше спрашивать.
Мгм, мгм.
И мне присылают когда-то, а я не могу, вот я там, например, нахожусь, э, среди людей, у меня нет наушников. Как я послушаю? Вот, а вдруг там, я же не знаю, там же есть ж такое, что кому-то не надо. Да.
Да! Да. Что там? Да-да-да. Вы там слишком личное и что-то такое, что при всех не послушаешь. Мгм.
Да. Я же не знаю, но там есть или нет? Я же ещё не слушала его.
Да. Такая, н немножко скользкая история, если честно.
Мгм. Поэтому да.
М м, я не люблю тем, что голосовые сообщения как будто бы отнимают очень много времени у меня. То есть, а, текстовые я довольно быстро читаю, и я его могу там, ну, прочитать, не знаю, как-то вот ме ме между дел. А голосовые как будто бы вот не так. Голосовые как будто бы надо прямо <laughs> отложить все дела, сесть и послушать. Ну, вот у меня какой-то такой подход. Вот и я, в свою очередь, никогда голосовые не отправляю. Я всегда пишу, если надо ответить.
Я тоже, да. Я да-да-да. Да. Да да да да да. Да. Я то же самое, в принципе, я никогда, наверное, не отсылала. Если я уже хочу поговорить, я уже звоню. Ну, зачем вот эти это всё?
Да, да, да. Это точно. Мне кажется, м, <smacks lips> ну, во-первых, э, и я с трудом понимаю людей, которые ат а, отправляют длинные голосовые там на 15 минут, да. То есть, э, он хочет потратить 15 минут моего времени. Для чего? <chuckles> Давай мы лучше лучше с тобой созвонимся и обменяемся репликами, да, чем вот будешь тратить моё время. Мгм.
<laughs> Да! Или вот это уже прямо, знаешь, как сейчас блогеры модно, вот они тоже перешли на вот эти, щас же модно, вот, э, в знаешь, вот, мне так тоже нравятся вот эти блогеры. Э, вот это про, э, у них продвижение своё, понятное дело. Всё, они се себе решили, что вот каждый, э, уважающий себя блогер должен иметь телеграм-канал. Вот они у них какая-то там система, они вот в "Инстаграм" привлекают, а в "Телеграме" что-то там продают. Вот почему вот это всё нельзя сделать нормально. Не знаю. Вот 1 придумал, и все начинают повторять, понимаешь.
Мгм, мгм. Мгм. Мгм, мгм. Ну, не хочется отставать, да, терять аудиторию. А то тебя там не будет, все перебегут к моему конкуренту. <chuckles>
И вот тоже. Ну ну, это те не потеря аудитории. Вот начинается, вот мне так нравится, вот это, наоборот, так. Ну, я отписываюсь от таких, честно, потому что вот какая-то история продолжения в "Телеграм". Ну, понятно, замануха в "Телеграм".
М. Да. Да-да-да.
Вот щас я буду вот сейчас мне нечего делать, сейчас я буду за твоей историей переходить вот прям в "Телеграм", искать, где она там, вот. Нет.
Ага. А потом из "Телеграм" ещё куда-нибудь, а потом ещё куда-нибудь, да, будешь бегать. <laughs>
Ага, вот они думают, что это действительно как-то, э, <chuckles> добавляет им аудитории? Я не знаю. Мне кажется, нет, потому что я точно отписываюсь.
М, ну, наверно, не все так поступают. Наверно, не все так поступают, поэтому я скорее <grunts> я скорее не перехожу. Могу даже не отписаться, а, продолжать читать человека там, где вот я читала, э. М.
Я не люблю вот эти манипуляции. Не все, да, но вот. А. Не, ну, если это повторяется раз за разом, тоже, знаешь, как-то бесит. Пол истории посмотрела, пол истории, но такая манипуляция некрасивая, по-моему.
<laughs> Манипуляция. Да. Однозначно. Мгм.
Мгм. Ну и да. Поэтому вот и они тоже вот, это уже, если я где-то найду, ладно, "Телеграм", вот иногда мне покажется, что там что-то интересное, вот они тоже составляют вот эти какие-то там свои рассуждения, да, реально на 15 минут, <laughs> там 20 минут.
Мгм, мгм. <clicks tongue> Ай, ты знаешь, я, наверное, вот ещё за собой заметила, что когда мне кто-то звонит, э, если честно, я напрягаюсь. Э, потому что, ну, действительно, в нашем мире, э, звонков, ну, это либо какие-то спам-звонки, либо это, ну, что-то такое прям случилось. И когда ты видишь очередной там звонок от кого-то: "О, Боже, что случилось в этот раз?" Да? <chuckles>
Поэтому да. Да-да-да. Мгм. Да, да. Тем более, да, тем более, вот у меня там с ну, друзья, родственники в Украине, да, там такая ситуация, что как бы, ну, я тоже, у меня сразу страх такой. Всё ли хорошо?
Мгм. Да. Да, что просто так не позвонят. Просто так, э, просто напишут, да?
Да. Ну, я, в принципе, тоже. Я вот не знаю, я звоню, я даже не пом помню, кому я звоню, но это реально я звоню, если там что-то прям срочное. Ну вот тогда я уже не пишу вот это, не раскланиваюсь, так сказать. Ребя ре Да.
Мгм. Ам, да-да-да. А можно <chuckles> я осмелюсь тебе позвонить, да? <chuckles>
Да-да-да.
Это точно.
Поэтому да. Я знаю, что, наверно, да, мы же по себе всех судим. Если я звоню, когда срочно, значит, это, наверное, и мне звонят, если это срочно. Поэтому да, это просто
Мгм. А вот дав давай, э, перейдём на рабочий, э, скажем так, обстановку, да? А вот в работе, да, ты предпочитаешь там электронное письмо написать или позвонить? И почему?
Ага. Ага. Тоже тоже зависит от си си ситуации, если я там что-то делаю, да, не понимаю, куда, что-то от меня хотят. Вот пока начнут это писать, через час кто-то ответит, потом я опять. А ещё уточню, а мне вот вот это размазывать, вот это, э, на 3 дня, я лучше позвоню, вот честно. И уточню вот, к сразу же, да, и закончу работу. Я не люблю это размазывать. А если вот, э, что-то такое, знаешь, там, м, какая-то инструкция, вот я вижу, что кто-то там уже, ну, кто-то не не прав, да, вот тогда да, я люблю написать электронное письмо с копией всех руководителей, да.
Мгм, да. Мгм. М. Мгм. Мгм. Да. Чтобы сохранилась, да? Чтобы сохранилась переписка и потом, если что, можно было найти, да, <chuckles> откуда началась история. Мгм.
Да, да, да. Вот это да-да-да. Поэтому да, вот такая история, вот электронной почте, все в копии, вот чтобы было такое, как сказать, доказательство. А если просто какой-то рабочий момент уточнить, я просто знаю, что вот да, пока человек почитает, потом ответит, я опять что-то уточню. Вот лучше уже позвонить и уточнить, да.
Ага. М. Мгм. <smacks lips> Да-да-да, да. Там можно на надолго это всё растянуться, и, в общем-то, и и не решится проблема ещё. <chuckles>
Мгм. <chuckles> Так вот. Поэтому, да, лучше всё-таки я, ну, как-то по ситуации смотрю. Хотя вот есть тоже рабочие вот эти чаты. Ну
Ага.
Я иногда вот даже уведомления отключаю, если честно
Мгм. Мгм.
тогда потом открываю утром, <chuckles> а там 300 сообщений.
А ты застала, э, какие-то школьные чаты? Я, э, и чё-то сама не особо застала это? А. Я видела очень много ругательств в интернете на тему того, что вот там ребёнок идет в школу, создаётся классный чат, и там начинается какая-нибудь бурная переписка между родителями, потому что они там не могут согласовать, не знаю, цвет штор для класса. <chuckles>
В смысле школьные? Мгм. Мгм. Мгм. Ну, у нас есть ну, у меня ходит ребенок в школу, есть к чат. Ну, там ну, во-первых, здесь никто не покупает шторы, это понятно, да.
Мгм. Да, и я щас просто произвольную проблему озвучила такую. <chuckles> Ага.
Да. Ну, вот я знаю, что вот, э, как бы в постсоветском пространстве там вот тк еще сбрасываются на какие-то подарки, шторы, вот это здесь этого нету.
Да-да-да, да-да. Обсуждают каждую копейку, кто там сколько не досбросил. Мгм.
Да. Ну, как бы здесь вот этой проблемы, слава богу, нету. Никто ничего н не сбрасывается. Мгм. Но, ну, мне нравится. Ну вот, например, я, э, там. Я не была в школе, я спросила там та э, этот, домашнее задание, например. Или вот там кто-то такое объявление: "Завтра приходите вот у в в завтра будет день революции, празднование, приходите в шортах там". Ну, то есть и в белых носках, для они танцевать будут. Ну, такое, что-то такое прям объявление какое-то как, ну
Ага. А что тогда в чате обсуждают? Ага. М. Мгм, мгм. Ну, не вот эти переписки бесконечные в ночи где-то, да, там, ш шт что мы будем делать?
Не, не, не. Не не, там буквально, если будет 1 сообщение в день, и то слава Богу.
А. Слушай, ну, вообще классно классно.
Да. Ну, удобно, что если надо что-то спросить, я могу спросить.
Мгм. А это сами родители отвечают или кто-то от школы туда ещё приставлен?
Ну, у нас там получается, э, в нашем классе, <chuckles> э, учитель английского- это, ну, вот эта её дочь, э, с в нашем классе тоже. Она вроде как и от школы, и родители одновременно.
Мгм. А. Понятно. 2 в 1. <chuckles> Повезло, да? <chuckles>
Да. Мгм. Ну, иногда родители могут помочь, если тебя там знают, верно, ну, какое было задание, почему я не могу ответить там, э, 1 с 1 строчку или что?
Ага. Ага, ага. Окей. Да, э, наверное, так так удобнее, да? Что вот всё по делу. Ничего лишнего.
То есть. Да. По телу там ничего лишнего, мне нравится, например. Даже 2 чата. 1, э, тоже они присылают, например, там меню столовой, которое на неделю. Тоже какие-то там
А. То есть это не через электронную почту, а это через чат?
Через "Вотсап", да.
Мгм. Слушай, как интересно. Хорошо, ладно, буду знать, <chuckles> что и такие тоже истории есть. Мгм. Мне почему-то всегда казалось, что это всё через почту. Э, просто вот школа
Мгм. Мгм. Ну ну. Нет. И через почту у нас тут. Официально вот администрация присылает через почту там, например: пятница какой-то там выходной, да, что-то такое.
Ага. М. Да. Да-да-да.
Это да, через почту. А есть что, вот какие-то такие там, ну ну, меню через почту, там, типа, уже что-то такое важное. Вот меню- это же не такое, просто информационное, они через "Вотсап", да да да.
Менее важное. Мгм. Окей. Прикольно. Ну, спасибо тебе большое за твои истории, за то, что поделилась своими взглядами на <chuckles> важность звонков, сообщений. Видеосообщений. Спасибо.
Ну да. Да. Спасибо большое за вопросы. Пока.
Пока-пока.